Ah, eu acho que a a língua é sempre um desafio querendo ou não, né, para gente, acho que assim, eu não tenho esse problema tão grande com o inglês de de tipo de de, eh, de falar nem nada, acho que eu eu acabo me virando. Eh, eu sou um pouco diferente de você no sentido de se preparo, porque eu eu gosto tipo assim de fazer meus slides mas eu não gosto de pensar no que eu vou falar.
Aham. Falar. Boa. Ah, entendi.
Porque isso me deixa mais nervosa do que me ajuda. Porque eu eu fico tentando lembrar exatamente o que eu pensei o que eu queria falar. E aí isso me faz, sabe, perder mais tempo então o que eu faço? Eu preparo os slides sempre, tipo que os que eu vou apresentar, porque tem vezes que tipo: "Ah, deixa que eu faça os slides, ou pede para uma secretária", eu não gosto. Então eu, quando você usa, é, exato. Eu não faço isso, então eu sempre gosto de preparar. Assim claro, você pode pegar uma uma uma uma uma parte de um, uma parte de outro e tal mas eu gosto de tipo construir a história na minha cabeça que eu quero contar.
Aham. Uhum. Entendi. Aham. Ou usa usa um um slide padrão que existe da empresa, é. Aham. Sim, sim, sim. Boa.
Eh, e eu não, eu eu olho para o slide e falo: "Tá", esse slide a mensagem tem que ser normalmente aquelas notas, eh naquelas notas, se eu vou escrever alguma coisa eu escrevo tipo isso, a mensagem do slide então tipo, a mensagem tem que ser essa. E aí na hora eu f o que vem eu falo, porque se eu decorar texto, para mim é péssimo, porque eu sou ruim, é, eu sou ruim de decorar, e aí eu travo, porque eu fico tentando lembrar o que é que tem que falar. É, exato. Então, acaba mas assim falando de um desafio que eu tive, eh, tá um pouco relacionado com isso, acho que foi quando eu mudei, eh, para empresa que eu trabalho hoje, eh, faz um faz um tempo já, faz uns 8 anos que isso aconteceu. Eh, eu foi a 1º vez que eu fui, eh, líder de um projeto que era 100% em inglês. Então está um pouco relacionado com a língua, mas não é cem por cento.
É "X". Aham. Ah, boa. Aham, aham. Ah. Aí não rola, né, é. Aham. Exatamente a palavra, né. É, é. Hã. Ah, aham, aham mas, aham, aham de outra forma ali em outro cenário mas ainda assim o mesmo tema, né. <chuckles>
É S sim. Tipo assim, na época eu lembro que minha entrevista foi 100% em inglês então tipo, o cara, o meu chefe falou. Tipo, o foco aqui basicamente eu sei ele falou, é é, tipo é triste, né, a gente sabe que você tem os skills profissionais, então a a entrevista basicamente é para checar como que você você lida com o inglês porque o projeto é 100% inglês.
É saber seu inglês. Aham. Hum.